Eh, então, e você acha que tem algum comportamento, que te irrita no trânsito, que as pessoas tenham no trânsito, especificamente, que te irrita?
E, assim, uma coisa, ó, prime uma das primeiras coisas eu diria que vem logo em mente, honestamente. É em relação às rotundas.
Aham. As rotundas. <laughs> Ok. <laughs>
Sim. <giggles> Porque eu sinto que a regra é muito simples e, é muito básica e as pessoas não respeitam, e não fazem como tem que ser. <chuckles> Isso me irrita tanto.
Aham. <chuckles> Você você tem um exemplo? Você tem um exemplo?
Tenho. Ok. Portanto, eu não sei quanto você sabe das regras do trânsito.
É, é melhor dar uma explicada rápida.
OK. Então, basicamente, vamos dizer numa rotunda que você tem duas, e, faixas pra entrar na rotunda, ok. Ou seja, você tem duas faixas de lado a lado pra entrar na rotunda. A regra é, se você vai sair logo na primeira saída da rotunda, você se posiciona na faixa da direita. Se você vai ficar para além da primeira saída, você se posiciona na faixa da esquerda, e você vai para a faixa mais de dentro da rotunda, assumindo que tem tipo, 2, assumindo que a rotunda tem duas faixas, né.
Aham. Sim, sim. Aham. OK. OK. É simples. OK, ok.
Pronto. Isso, d obviamente depende do tamanho da rotunda, mas independentemente, você sempre, se vai na primeira saída, se posiciona à direita e à esquerda se você não vai na logo na primeira saída.
Ok. Sim.
E, basicamente, as pessoas não sabem seguir essa regra. <laughs> Não sabem seguir essa regra, ou seja, as pessoas tendem quase sempre a se posicionar à direita, independentemente se vão ou não sair na primeira, eh, saída. O que acontece, se você já tá
Não. <giggles> Ok. Ok. Isso me parece, iss c continua. Desculpa.
Diz, diz, diz. Não, não, não. Pode falar.
Eu só ia falar que, me parece um tanto perigoso, isso.
Não é perigoso propriamente, mas, tipo, pode causar um certo porque, imagina, se você não segue essa regra, o que acontece? O que eu ia explicar era justamente isso, ou seja, se você já tá na rotunda, você vai sair na próxima saída, okay, você já tá a rotunda, você vai sair na próxima que que vai aparecer e vai entrar uma pessoa na rotunda, se ela entrar errado, ou seja, se ela entrar, ah, na faixa da direita e não sair logo na primeira, ela pode te obrigar a dar mais uma volta na rotunda, porque ela vai impedir que você consiga sair. Exato. <laughs> Então, isso é uma das coisas porque, eh, isso é uma regra muito simples, é uma regra muito simples e muito fácil de cumprir. Por isso me irrita muito que as pessoas, tipo, não cumpram isso, sabe, não cumpre
Aham. Aham. Sim. Sim. Sim. Ah, entendi, é porque ela vai te fechar. É, claro, faz sentido, é revoltante mesmo. <chuckles> <laughs> É verdade. Assim, se a gente tá falando de outras regras de comportamentos específicos, né, eh, que irritam, eu também tenho, assim, o mais óbvio e que me irrita é quando as pessoas não respeitam o sinal.
Uhum.
Principalmente e
Ah, o sinal mesmo, tipo, de trânsito, você diz?
Sim, exato, que, obviamente, eu eu eh, maioria das vezes eh, obviamente, que, eh, quando você tá dirigindo, né, é diferente, mas, eh, acontece muito também, eu sinto os pedestres ignorarem e, muitas vezes, eh, vão arrastando basicamente os pés, de certa forma e
Uhum. Uhum. Aham. Ah, sim, eles não respeitam muito, né?
Né, porque ninguém tá não é pra dizer que também não tem gente que tá dirigindo que faz isso, e obviamente tem gente que faz, mas eu eu sinto que é muito mais comum e frequente você ver pedestre fazendo isso.
Claro, e na e agora por falar em sinal
Né? E bicicletas, mas acho que também. <giggles>
Hum, d diz. Desculpa.
E bicicletas também.
Ah, sim, sim. Isso por acaso eu não aqui onde eu moro, não tenho muito problema com isso. Por isso eu já não não sei dar exemplos de bicicletas, honestamente, tipo, realmente.
Ah, okay. É é, porque aqui é um grande problema.
Mas o que eu ia falar é que outra coisa, por exemplo, da rotunda mesmo, né, que eu lembrei quando você falou em sinal, as pessoas não sabem sinalizar dentro das rotundas. <laughs>
Aham. Ah, é. Claro. <giggles> Tinha que ser também isso, né?
Exato, ou seja, basicamente na rotunda, você, eh, hum, quando você vai sair, você põe o pisca que você vai sair. Se você pelo menos aqui onde eu moro a regra é assim. Se você vai continuar dentro da rotunda, você põe pisca para a esquerda. Se você vai sair na próxima saída, você põe pisca para a direita. E as pessoas muitas vezes não põem pisca de todo ou põem errado e eu não entendo como elas põem errado e isso sim pode causar causar acidentes. Já agora, em falar em acidente, que você tinha dito antes, porque isso até já me acontece não que eu tive, não tive nenhum acidente, mas, eh, o que me aconteceu? Eu ia entrar numa rotunda e eu lembro que tinha uma senhora que colocou o pisca pra sair na saída antes de eu entrar, ou seja, você tem que dar prioridade a quem já tá na rotunda, né, ou seja, antes de você entrar na rotunda, você tem que dar prioridade pra quem já tá lá, né. Ou seja, ela colocou pisca que ia sair, então eu comecei ass entrar na rotunda, só que ela não saiu onde ela colocou pisca que ia sair.
Aham. Aham. Sim. Aham. É, eu imagino. Não, não. Aham. Sim, claro. Ai, ai, ok.
É, e é, pronto. Mas foi basicamente isso, eu só tive que dar uma freada, eu não lembro se eu freei ou se eu só continuei muito rápido para evitar que, né, houvesse alguma coisa ou ela teve que frear. Já não lembro, não foi nada assim muito
É. É muito complicado no trânsito, que a a irresponsabilidade dos outros, né, ou a falta de responsabilidade basicamente dos outros, faz com que você seja implicado nisso, né, nas consequências disso, às vezes você faz tudo certo não importa, porque você vai ser envolvido, né.
Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente obviamente, né, a a culpa, né, você consegue saber quem é que teve a culpa ali e tal, né, quem é que não seguiu a regra.
Sim, mas eu tô falando, tipo, pode ser um acidente, né, é uma coisa grave, pode ser e
Sim, o problema é esse, exato, exato. O problema é se você, tipo, chegar a um acidente muito maior, né?
É, mas olha, falando de também em geral, eu eu não dirijo, então não posso dizer do ponto de vista do motorista, mas, eh, eu, eh, já presenciei coisas que me irritaram profundamente no trânsito, né, mas uma das coisas que eu posso dizer, pelo menos no Brasil, o que acontece muito frequentemente, que me irrita muito são motos entre carros.
Uhum. Uhum. Ah, sim, isso sem dúvida.
Isso é uma das coisas exato, e você é é uma é uma f completa falta de consideração, né, além de outras coisas, porque é um é muito perigoso, o que e é uma velocidade muito alta e e quantas vezes que, às vezes, causa uma nem que não é para dizer que vai causar um acidente sempre, obviamente não, mas pode, pelo menos, eh, por exemplo, danificar o carro ou chegar muito perto disso e e causar problemas, né, pra pra pessoa lá, tipo de eh, quer dizer, tipo, economicamente falando, porque, eh você qualquer coisinha com carro é caro pra caramba. Exato.
Isso é isso é um problema grande, é. Uhum. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim, sim, um prejuízo econômico ali, né? Sim, isso é verdade, muitas vezes batem nos espelhos, né, nos retrovisores e coisas. Sim, isso isso é verdade. Isso eu acho que é uma coi
Exato. E aí eu tenho
Diz. Diz, diz.
Não, pode falar, pode falar.
Não, eu sei, eu ia falar que eu acho que isso é uma coisa, assim, por exemplo, na Europa, eu acho que não se vê tanto isso, talvez, tipo, honestamente, n não não não chega a ser bem assim, mas eu sinto que, tipo, Itália, por exemplo, também tem uns problemas às vezes assim com motos, acho eu.
Ah, Itália também é um lugar complicado. Eu nunca tive lá pra saber, mas eu soube de outras pessoas, que é um lugar muito complicado. Que eu eu costumo falar para as pessoas é que, na verdade, na Itália dirigem muito bem, porque senão não na que não iam conseguir sobreviver no trânsito, se não dirigisse bem lá. <laughs>
Uhum. Isso também é verdade, isso também é verdade. <chuckles> Eh, hum, mas o que ou todos dirigem mal e e e se complementam, né, também pode ser. Mas o que eu ia falar, na verdade, você acha que tem um tem alguma, tem algum motivo das pessoas agirem assim no trânsito, assim assim, mais agressivas, às vezes, por exemplo, né ou porque também tem isso muito aquela o famoso, né, em inglês "road rage", né, raiva de não sei se tem uma palavra, por acaso, não sei se existe uma um termo pra isso em português, vou ser muito honesta. Mas, tipo, essa raiva, assim, né, no trânsito. Você acha que t tem alguma coisa que, tipo, afeta as pessoas, que faz as pessoas ficarem assim no trânsito?
Né? Sim. Ah, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que tem a ver com aquela situação que você tá muitas vezes você tá no engarrafamento, quem sabe? Ou você tá numa situação em que, assim, eh, você tá preso ali, né, você tem aquelas regras, assim, e se você vê uma pessoa que tá fazendo isso errado ou tá, tipo, eh, atrapalhando você, né, e você não tem muito o que fazer, você tá meio seus movimentos são presos ao movimento do do veículo, né. Eu acho que isso tem a ver, que você fica frustrado. Eh, e assim, não é todo mundo que tem. Tem pessoas que ficam muito mais irritadas que outras, depende de temperamentos, personalidade, mas, em geral, eu acho que o que uma uma coisa que deixa a gente mais desconfortável é isso, que a gente tá dentro do carro e a gente tá limitado àqueles movimentos àquelas né.
Uhum. Uhum. Uhum. Claro. Sim, principalmente se tem trânsito, né, se tem trânsito, tá tudo parado, você sente que você nem tem pra onde fugir, né? <giggles>
E é uma coisa bem es Uhum. É mei é meio claustrofóbico até e aí tipo você eh, além do que você não tem muito, eh, <clicks tongue> agora eu perdi o fio da meada. <giggles> Mas é basicamente era isso mesmo que você tá preso ali e você não tem muita liberdade, né, tipo, e aí você, eh eh, fica é frustrante quando você tem alguém que vem e começa a fazer uma coisa muito errática, que pode, né é o comportamento muito errático que você não sabe, eh, que o pode resultar um acidente, qualquer coisinha, qualquer errinho no trânsito que às vezes, é ino inofensivo no começo, parece ser, e pode escalar e virar uma coisa per eh, <clicks tongue> como fala? Perigosa. Então irrita, você já fica um pouco meio, né, estressado com qualquer coisa.
Uhum. Culpa. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. O que sim, sim. O que eu ia falar, na verdade, também é um pouco em relação a isso, né, por exemplo, eu acho que no Brasil, por exemplo, em específico, assim, né, eh, como é um país que também tem muita insegurança, né, tipo, insegurança, digo mesmo em relação à segurança, <chuckles> né, <chuckles> ou seja, é um país que tem, né, certos problemas ali. Ou seja, uma pessoa já quando tá no trânsito, acho que também já tem que estar atenta, por exemplo, a certas situações que podem acontecer, né. E se você põe o trânsito por cima disso, são muitas coisas e acho que uma pessoa fica estressada e esse estresse leva, talvez, nesses casos, o hum, a que as pessoas ajam de forma um pouco mais agressiva ou desrespeitosa, né?
Aham. É verdade. Aham. É verdade, você tem razão. Eu acho que em contexto para o Brasil, né, ou outros países que você tem que ter uma atenção elevada, né, com certeza. E assim, aí você pensa: <chuckles> "Bem, as pessoas também são bem estressadas" que eu saiba, né, que eu já ouvi falar, na Itália. E lá não tem esse problema, esse ponto, pelo menos
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Exatamente, exatamente.
E aí eu acho uma coisa cultural, que é o jeito do povo, que é um povo mais, né né, sangue quente que che que seja que chamam, eh, então, tipo
Claro. Uhum. Uhum. Sim, mas é que também dizem dos italianos, né?
Exato, assim, é porque eu penso, por exemplo, na Escandinávia e países, eh, ou na Alemanha, né, países nórdicos e
Mais norte da Europa, né? Uhum.
É exato. Eles não têm esse problema, em geral, também porque as pessoas tendem a serem muito mais precisas quando elas estão seguindo as regras, eh, para di
Exatamente. Aí, se, por acaso desculpa interromper.
Isso é uma coisa não, pode falar.
Não, você fala isso é é muito verdade, realmente, porque, por exemplo, o que eu falei tudo das rotundas e sei lá o quê. Na Noruega, eu sei que eles seguem essas regras à risca, eles seguem tudo direitinho quanto a entrar na rotunda, quanto a sair, quanto a pisca, tudo assim, 5 estrelas. Isso é muito verdade. Era só um comentário.
Aham. Exato. Não, não, mas eu já eu, como eu falei, não dirijo, mas eu sei por outras pessoas que dirigiram já, aqui, eh, em países nórdicos, que dizem isso, que ficam até nervosos quando vão dirigir, porque tem essa, né, eh, essa qualidade.
Uhum. É tão rígido, é, exato. Sim, sim, sim. As pessoas seguem tanto que você tem medo de de, sem querer, né, fazer uma coisa errado, né. Uhum.
Qualquer coisinha. Exatamente. Então, por um lado é engraçado pensar desse jeito, que também deixam deixa as pessoas um pouco mais nervosas dirigir, porque é um lugar tão perfeito. <giggles>
É. E o que eu ia falar também, né, um pouquinho voltando a essa questão do Brasil e as pessoas que podem ser mais agressivas no trânsito. Outra coisa que eu também acho que pode influenciar muito, novamente em países como no Brasil, é justamente o o estresse que as pessoas já têm no dia a dia, né. Assim, no geral, o dia a dia no Brasil já é um bocado estressante, né, eh, ó, eh, são assim, pelo menos falando do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que tem muito movimento, muita coisa acontecendo o tempo todo, sabe? Não é uma cidade propriamente calma, ou seja, isso já pode causar um estresse nas pessoas pra além pronto, as pessoas podem estressar com o trabalho, essas coisas todas. E situações econômicas e segurança, ou seja, é tudo um estresse já o dia a dia, né, ou seja, você soma isso tudo, põe as pessoas no trânsito, onde tem outro tipo de estresse e coisas que tem que ter atenção, né, eu acho que
É. Verdade. É. É. É, sim. Exato. É aquilo que você falou, exato. Porque, tipo, você, por exemplo, no engarrafamento, uma das coisas que é muito é uma experiência muito estressante no Brasil, como você disse, porque você já tá tendo que ficar de olho em tudo, né, em todas as coisas que estão acontecendo seu redor. E o engarrafamento tá te prendendo ali, você não tem pra onde fugir. E você tá numa num contexto, né, naquela cidade que ou uma cidade brasileira, né, vamos dizer o Rio de Janeiro, por exemplo, você tá no engarrafamento aqui, tá f tipo, você tá preso, você não tem como fugir, às vezes vem tem arrastão no Brasil, né, e pronto, você tá ali e então é estressante isso, é uma experiência estressante dirigir no Rio.
Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Uhum. Hum hum. Exato, exato, exato. Uhum.
De fato.
Isso é verdade. E você acha que tem alguma coi
E, aí, isso contribui com certeza com a pra como fala? A disposição, né, das pessoas. E, aí que além do que é, enfim, né, aquilo que eu falei das motos também não ajuda, porque é uma coisa que também estressa o motorista, ter que ficar de olho
Uhum. Uhum. Sim, claro. Porque você tem que estar estar ali atento pra ninguém ir quebrar seu retrovisor. <giggles>
Exato ou causar um acidente, né? Porque aquilo não é nem um não faz nem parte
E mesmo assim, né, a a questão de quebrar o retrovisor, você nem sequer pode fazer nada. Você na realidade só pode aceitar, né. Porque
Exato.
Não, você não pode fazer nada. Você tá no trânsito, você tá preso, você não consegue se mexer.
Exatamente. Você pode xingar. <giggles>
<chuckles> Pode xingar, mas aí eu acho que é controverso.
<giggles> É, pronto, mas, enfim
Sim, mas você acha que tem alguma coisa que as pessoas poderiam eventualmente fazer, assim, pra melhorar o respeito e a paciência, por exemplo, dos motoristas?
<chuckles> Meditar. <laughs> Não, eu acho que é uma coisa concreta.
<giggles> Aproveitar o trânsito pra meditar, né?
É. Exato, assim, não tenho eu acho que é é parte da experiência. Exato, mas é
Eu acho que é um pouquinho desenvolver realmente essa parte. Claro. Sim, sim. Mas foi interessante falar um pouquinho sobre isso e e desenvolver um pouquinho mais esse tema. Obrigada.
Foi, eu obrigada.